È un'amica quasi d'infanzia, ehm, però non era un'amica che frequentavo. Questo poi è accaduto nel momento in cui ci siamo ritrovati in questo ambito lavorativo e a abbiamo approfondito di più.
Sì. Sì, si è rafforzato il rapporto, il legame tra voi due quando, ehm, vi siete ri ritrovate a lavorare nello stesso contesto, nello stesso
Sì, sì, sì, in quel contesto lì sai, si è l'amicizia si è un po' uhm, fortificata, quindi c'è stato modo di conosc conoscerci ancora meglio e e questa cosa è andata bene per fino a un certo periodo. Poi dopo, come ti dicevo, questo distacco a me mi ha lasciato un po' così. E quindi l'ho l'ho ho voluto un attimino confrontarmi con lei. Le ho chiesto gentilmente proprio perché avevo bisogno di di parlarle, uhm, di vederci per un caffè. E lei poi ha accettato e ci siamo
Certo. Certo. Certo. Ecco volevo chiederti, tu pensi che sia meglio discuterne subito, magari lasciar sbollire, quindi lasciar trascorrere un po' di tempo prima di ri riconciliare?
Allora io, per come sono fatta io sì, per come sono fatta io, se vedo che c'è un disagio ho bisogno di chiarire perché a me piace proprio la trasparenza, mi piace stare, uhm, con tranquillità, avere sempre quell'empatia che amo dare e avere. Quindi, uhm, un aspetto che c le cose vanno un po', come dire, a peggiorare. Eh sì, quindi preferisco po proprio affrontare, uhm, la il problema subito e sentirmi tranquilla, perché in effetti può accadere che, in maniera involontaria, tu abbia fatto qualcosa senza rendertene conto. Quindi ho bisogno di capire se l'errore è da parte mia oppure invece esiste proprio una situazione ben precisa sua personale, sogge
<clears throat> Certo. Certo certo. A rotoli, a peggiorare, sì, esatto. <clears throat> Certo. Esatto. Esatto, perché ti ti posso dire che un altro mio amico, non quello che ho citato all'inizio, sempre è uno dei miei migliori amici, ieri tutto il giorno di solito io quando lo chiamo mi risponde sempre, iniziamo a chiacchierare, a parlare, a organizzare un'uscita, a parlare di lavoro, no, ieri ho visto che tutto il giorno non m' ha risposto, quindi io, ehm, eh mi ero anche preoccupato per lui, no, e e non davo una spiegazione al fatto che lui ignorasse le mie le telefonate, le mie chiamate.
Sì. Sì, sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Ecco. Certo. Eh sì, eh ti capisco sì.
E allora cosa è successo, poi a mezzanotte questo mi chiama che si si era appena svegliato in poche parole, per eh certo, perché, uhm, lui
Ah. <chuckles> Addirittura. <chuckles> Un'orario consono eh <chuckles> per chiamarti. <chuckles>
E esatto, perché lui era partito in vacanza con la famiglia, aveva fatto un lungo viaggio, uhm, per l'este per l ehm, la Germania, e quindi ha guidato per lunghe ore, no, e allora questo l'ha reso stanco, quindi appena è arrivato a casa si è buttato sul letto, si è rie si è risvegliato la notte, la stessa la notte più tardi.
Sì. Sì. Okay. Sì. Sì. Certo. E quindi ti ha chiamato.